Ồ, có chứ bạn. Thực ra là rất là nhiều lần ừm, rất là rất là nhiều lần mình đang meeting, mình đang họp mà nó lại, ờ, nó lại pop up, tức là nó lại show lên một cái màn hình, tức là dừng dừng mọi hoạt động ở trên laptop lại. Thì thực ra là hồi nãy mình nói đó, tức là nó có một cái option rất hay, tức là mình có thể postpone nó, mình có thể lùi lại cái thời gian nó ví dụ 30 phút chẳng hạn, thì đó, nó sẽ dễ dàng cho mình, ờ, tức là hoàn thành xong công việc xong rồi mình mới nghỉ ngơi.
Có luôn? <laughs> Có luôn á hả? Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, cũng hay ha. Vì những cái lúc như vậy thì, ờ, đối tác hoặc là khách hàng cũng đâu có bị ảnh hưởng gì đâu, đúng hông? Nó chỉ báo và mình th nhìn thấy thôi, đúng hông?
Ừm, ừm. Được.